كله زي الفل يا باشا، الحمد لله.
الحمد لله.
آآ، إيه اللحظة اللي بتخلّيك سعيد طول اليوم؟ <chuckles>
الله، ما هو موضوع بجد جم جميل جدًا عشان آآ، أنا كنت كنت كنت لسه باتكلم مع مع إنسان في الموضوع ده آآ، في لحظات صغيّرة كل يوم بتحصل آآ، مل ممكن تخلّي الإنسان سعيد مثلًا آآ، إن مثلًا مك ت إنك تصحى في في سريرك آآ، ي يكون عندك أكل، يكون عندك عر عرا عر عربيتك آآ <tsk> عندك حياة، أ أه أهلك لسه عايشين، ح أصدقائك لسه عايشين، فدي أنا شايف دي حاجات صغيرة آآ، عامةً م ممكن تج تجعلك سعيد خلال اليوم، وأنا شايف إن الإنسان ساعات ما بيقدّروش الحاجات الصغيّرة دي غير لمّا بتروح منهم، يعني أنا مثلًا آه عر عربيتي لسه بايظة آآ، بقى لها كام شهر.
اهم. اهم. تمام. صحيح. صحيح. اهم. اهم. اهم. صحيح. أتفق. اهم. اهم.
كنت باصحى أيام متضايق طبعًا، بس ما كانش بييجي لي أي ولا يوم إن أنا مثلًا صاحى إيه ده الحمد لله إن أنا عندي عربية، الحمد لله العربية شغّالة فاهم، بييجيليش خالص الموضوع ده.
صحيح م م ما بنحسّش النعمة إلّا لمّا بتروح للأسف.
بالضبط، فحبيت أسمع رأي رأي رأيك عامةً في الموضوع ده.
اهم. آآ، أنا والله باحيّيك للإختصار، هو الموضوع اختصرته بصفة عامة فعلًا إن آآ، إن الإنسان ما بيحسّش بالنعمة غير لمّا بتروح مِنّه، وللأسف إحنا <tsk> يعني بصراحة يعني الواحد ب يعني ساعات بي بيقول و يعني ليه تعمل كده، يعني ليه مثلًا يعني الواحد ربنا كرمه مثلًا ببيت و وأسرة وشغل وعربية يعني هي نعمة واحدة منهم قد تكون هي أقصى طموحات شخص تاني، يعني ممكن تلاقي واحد نِْفسه نِفْسه بس في في في ولد بالضبط واحدة بس، هو يقُول لك يعني أنا أعرف ناس تقُول يا رَب خُد كل ما أملك وادّيني ابن بس، آآ، ف فتخيّل بقى أنت ربنا سبحانه وتعالى مدّي لك نعمة 1 2 3 4 ولكن ما ما بن م م ما نفتكرش حاجة زي كده <tsk> آآ، فأعتق فمش عارف هل ممكن هل ممكن أنت شايف إن آآ، إن إن آآ، عبادة عبادة شُكر النعم أصبحت بقى في زمن الTikTok بقى وفي زمن الInstagram والحاجات دي كُلّها أصبحت صعبة لإن الواحد كل ما بيوصل ل لlevel أو فئة معيّنة بيلاقي ناس أ عدّته فيقُول ياه! ده أنا لسه قدّامي كتير أوي.
بالضبط. على رأيك والله. نِفْسه في رُبع اللي عندك. صح. طبعًا. أكيد طبعًا، صح. طبعًا.

طبعًا. لازم طبعًا، أنا معاك جدًا في ال معاك جدًا في الموضوع ده، و هاقول لك برضه في في الحالتين أنا شايف برضه إزاي المفروض تك يعني إزاي المفروض ده أول واحد تلجأ له. آآ أنا لمّا لجأت لأهلي، هم قالوا لي: "الجَأ الجَأ لربِّنا." فاهم، فساعات برضه إنّك ت ت ت تلجَأ آآ ربِّنا يخلّيك. ساعات إنّك ت تلجَأ لل الأصدقاء والأهل بيساعدوك يحُطّوك في الطريق الصح. آآ طبعًا المفروض رب الإنسان يلجَأ لربِّنا وي ويقرَّب من ربِّنا. يعني أنا حتّى لمّا لمّا الشُغل لمّا سِبت الشُغل، آآ <tsk> كنت كنت متضايق جدًا في الأول زي ما باقول لك، لمّا ابتديت أكم لمّا ابتديت بقى اللي هو آآ أكون مبسوط وبتاع ويعني و خلاص أنا أصل أنا محطوط قُدّام الأمر الواقع، فأنا مفيش حا يعني الزعل الزعل لو أنا هازعل، أنا الوحيد اللي هاتأثّر ومفيش حاجة هتتغيّر، ففي الحالتين في الحالتين سواء بقى أنا يعني ع عايز ألجَأ لربِّنا والّا لأ، أستغفر الله العظيم، بس في الحالتين أنا هاكون متضايق فاهم. آآ والح وال
صحيح. صحيح. إمم. اتفضّل. صحيح. إمم. صحيح. وِنِعم الأهل. اهم. اهم. ص اهم. إمم، صحيح. اهم. صحيح. إمم. ص و صح. تحِس إن أنت أَي أنا رايح ل رايح لك رايح لك لمصلحة بس يا رب يعني ولكن خُد بالك والله ربِّنا سبحانه وتعالى يعني بالعكس هو ربِّنا سبحانه وتعالى ب بيبقى يعني في قِمّة ال إن هو مبسوط وأنت تيجي له، أصل هو ده ده قِمّة ال ال الافتقار. يعني
بالضبط، بالضبط، وسبحان الله. طبعًا. بالضبط. طبعًا. أنت أنت آآ أنت عارف أنا عايز أقول لك كمان يعني سبحان الله أنا برضه لمّا وقّفت، آآ لقيت إن في رمضان رُحت صلّيت كل صلاة في ميعادها. كنت باصلّي الف الفجر في الجامع، كنت باصلّي التراويح في الجامع، آآ حفظت 4 آيات ج جديدة عشان أصلّي بيهم. آآ فطبعًا الحمد لله يعني فاهم، هي دي طبعًا الحاجات ال اللي ساعدتني آآ إنّك تقرّب من ربِّنا وتلجَأ لربِّنا وتحاول تعمل اللي يرضي ربِّنا.
ف إمم. إمم. ما شاء الله. إمم. اهم. إمم. ما شاء الله. اهم. صحيح. أنا والله مبسوط بالموضوع
وعامةً كان موضوعك كان طبعًا موضوع جميل جدًا، أنا انبسطت جدًا، ربِّنا يخلّيك، إن شاء الله نتكلّم مرّة تانية.
و حبيبي وشكرًا و و أكيد، أكيد، أكيد حبيبي، مع السلامة، مع السلامة.
مع ألْف سلامة.